อืม ความเหงาในเมืองใหญ่ ถ้าพูดถึงก็น่าจะ
ใช่
ถ้าในกรณีผม ก็น่าจะเล่าได้นะครับ ก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ย เป็นคนที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาทำงานในกรุงเทพ ซึ่ง แน่นอนครับว่า ต้อง
โอ้โฮ อืม อ๋อ มันก็ กรุงเทพก็เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันเลย
อา ใช่ มันเมืองใหญ่นะ มันเมืองใหญ่ก็จริง เมืองที่มีความวุ่นวายแสงสีเสียง ตลอดทั้งคืน แต่หารู้ไม่ว่าในความที่มันเป็นเมืองใหญ่เนี่ย ที่จริงแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหงา มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ ใช่ ยังไง มันแตกต่างกับ...ภาพลักษณ์ของเมือง อา คือเราเนี่ยก็
อา ใช่เลยค่ะ อืม ค่ะ โอ้! ยังไงเอ่ย? อา อา
ยังไงอะ จากบ้านมาเนาะ จากต่างจังหวัด มาอยู่กรุงเทพ ด้วยความที่ต้องมาทำงาน ก็อย่างแรกเลยก็คือเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเหงา บางทีก็โดดเดี่ยวบ้าง บางทีแบบว่า ไม่มีใคร อืม
อืม อืม ใช่ อ๋อ ค่ะ อันนี้คืออยู่คนเดียวใช่ไหมคะ?
แต่ก่อนเคยอยู่คนเดียวครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้ว อา นะ เดี๋ยว เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ายังไง เดี๋ยวผมขอเกริ่นเลยแล้วกัน ก็คือแต่ก่อนเนี่ยประมาณ 2 ปีก่อน ผมเรียนจบ ผมก็เลยตัดสินใจมา ทำงานที่กรุงเทพ ด้วยความที่ เอ่อ กรุงเทพอะมันเป็นเมืองหลวงเนาะ ความก้าวหน้า โอกาส มันก็เยอะกว่า ถ้าเราดู ฟัง ดู ดู ๆ กันเนี่ย มันก็ อ่า ความก้าวหน้าน่าจะเยอะกว่า ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่กรุงเทพครับ ก็มาทำงาน
อ๋อ อา โอ้ เป็นไงบ้างคะ? อา ได้เลย เป็น อา ได้ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ อืม โอ้โฮ ค่ะ
เดือนแรก ๆ เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหงาเลย เพราะว่า อยู่เพิ่ง มานานมาก อยู่ต่างจังหวัดมานานเนาะ อยู่กับพ่อกับ แม่มานาน แล้ว อืม
อืม อา เป็น เป็นการมาอยู่กรุงเทพครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ?
เคยอยู่มาก่อนหน้านี้ครับ แต่ว่าอยู่กับพ่อกับแม่เหมือนกัน แต่ครั้งนี้มันแตกต่างไป เพราะว่าต้องมาอยู่คนเดียว อืม แล้วด้วยความที่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ย มันก็เลยแบบว่า เราอยู่ตัวคนเดียวเนาะ มันก็เหงา คิดถึงบ้านบ้าง อะไรอย่างงี้บ้าง แล้ว แล้วเราตอนนั้นเราก็คิดว่า "เราจะทำยังไงดีให้เราไม่เหงา?" อา
อ๋อ อ๋อ อ๋อ มาอยู่คนเดียว โอเคค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อืม อืม แบบพยายามจะหาแบบเทคนิคต่าง ๆ มาทำให้เราไม่เหงา โอเคค่ะ
ครับ อืม ก็ที่คิดได้เลยนะ ก็คือ แน่นอนแหละว่า อา ทุกวันเนี้ยมันมีเทคโนโลยี
ยังไงเอ่ย? อ๋อ ใช่เลย
เราก็ ถ้าเราเหงาเกิดว่าคิดถึงแม่ คิดถึงพ่ออย่างเงี้ย อา แค่กริ๊งเดียว กดโทร อืม ใช่ไหม ครับ
อืม อ๋อ มันก็ อา ก็สามารถแบบเหมือนจะ พูดคุยกับ ครอบครัวได้

ถูกต้องเลย ถูกต้องเลยครับ ก็คืออย่างที่ทางนู้นพูดว่า "ถึงแม้ว่าเราอะจะมีความสุข แต่ว่าพอมันจบ ตรงจุดนั้นไปแล้วอะ เราก็ยังอยู่คนเดียวอยู่" ก็เลยคิดว่าเราต้องหาอะไรทำแล้ว ก็เลยหา คิดว่าต้องหางานอดิเรกทำเพื่อให้ไม่เหงา อา ก็เลยได้งานอดิเรกมา ก็คือการ ฟังเพลง ดูหนัง อืม แต่ ใช่ แต่อาจจะคิดว่าการฟังเพลง ดูหนัง อ้าว! ก็ฟังคนเดียวนี่ มันก็อยู่คนเดียว มันก็เหงา อา แต่มันจะมี เป็น คอมมิวนิตี ใน อา ในอินเทอร์เน็ตอะครับ ที่เขาจะแบบว่า เออ ชวนดูหนัง แล้วก็ อืม อืม
อืม ค่ะ อืม อา อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ เป็น อา เป็นการฟังเพลง ดูหนัง อืม อ๋อ เหมือน เหมือน อืม เหมือนเป็นแบบว่ากลุ่มคนที่แบบชอบอะไรเหมือนกัน แล้วแบบมาชวนกันดูหนังเรื่อง เหมือนเป็นการแนะนำเรื่องหนัง หรือว่าชวนกันดูด้วยกันมากกว่ากันเหรอคะ?
ก็เหมือน ครับ ใช่ ใช่ครับผม มันจะเป็นแบบว่าเราแนะนำ เขาก็จะแนะนำกันเนาะ เขาก็จะมีแนะนำกัน เออ แนะนำเรื่องนี้นะนี้แหละสนุก แล้วก็จะมีอีก group หนึ่งที่เขาแบบว่า "เออ มาดูหนังด้วยกันไหม?" อย่างเงี้ย เขาก็จะเป็นกลุ่มในแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันหนึ่ง เขาก็จะ เอ่อ คนหนึ่งก็จะเปิดตัวภาพยนตร์ แล้วก็มาดูด้วยกัน ก็เหมือนแบบว่าเราก็ เอ่อ ดูหนังกับคนอื่น ซึ่ง มันก็ดูคนเดียวอยู่ใช่ไหมครับ แต่ว่ามันจะมีความพิเศษอยู่ ก็คือหลังจากที่ดูเนี่ย เขาก็จะมาคุยกันว่า "เฮ้ย! เรื่องนี้เป็นยังไง? จะเป็นยังไงต่อ?" เหมือนเป็นแบบว่า ชวนให้คิดอะครับ เหมือนแบบว่ามี คอมมิวนิตี อืม
อืม อา อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่เลย อ๋อ อืม อ๋อ เหมือน เหมือนเป็นการมารีวิว ฟ ฟีดแบ็กหลังจากที่ดูแต่ละอันแล้วว่า เป็นยังไง เหมือน เหมือนมาชวนให้เราแบบ รู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น หลังจากที่เราดูจบแล้วในแต่ละเรื่อง
อา ถูกต้องเลย ครับ อืม ใช่ มันก็ ผมว่ามันก็ พอได้ทำกิจกรรมนั้นไปแล้วอะ มันก็นอกจากที่เราจะได้สนุกกับการดูหนังแล้ว เราก็ได้เพื่อนด้วย อืม
โอ้ ดีเลยค่ะ อืม ค่ะ